<chuckles> Fantastico. <sucks teeth> Eh
E E poi boh s me ne vengono in mente altri però sì, cioè provo, cerco di scoprirmi in tutti questi modi. Quando ero piccolo, io a me piaceva tantissimo disegnare le mappe, e le cartine e inventarci storie ovviamente, e e ero fissatissimo.
Mh-mh. Mh-mh. Davvero. Fantasti dai, non è neanche semplice disegnare le cartine immagino, cioè, è un complesso per un bambino. Eri proprio bravo! Ecco.
Quindi Sì, forse n ma è più che altro e era la cosa che sprigionava di più tutta la mia creativi creatività quindi, ne passavo giornate io credo di avere ancora un diario in cui sono disegnate tutte le mappe di tutte le città di un continente, di un pae sì, di questo mondo che mi sono inventato, e ed è bello così da vedere, cioè, mi dà ancora soddisfazione. S principalmente sì, mi mi divertivo di più perché co copiare e ricopiare una mappa un po' dopo un po' a me stancava.
Mh. Mh-mh. Magari Ma erano tutte inventate? Certo, beh ancora più bello. Io inventavo storie, per esempio, giocavo con le bambole, le Barbie <sucks teeth> e mi vi inventavo ogni giorno una nuova storia per loro, tipo non so, serie TV, e <chuckles> un sacco di personaggi, episodi, colpi di scena
Ecco. Okay. Sì. S i io ero io io inventavo più storie del tipo fantasy, che a me piaceva tantissimo que più più più a saghe che a stagioni e puntate. Ecco.
Eh. Fantastico. Ecco. No, poi, ovviamente, ore e ore a disegnare di tutto e di più, però, insomma
Ma tu disegnavi di più con la matita, mhmm, matita a colori, oppure altre c okay.
Sì. No, matita. Sì, sì, matita. Proprio non so quante fogli abbia fatto fuori, però mi spiace.
Sì, ma non non ci si bada a queste cose, non si bada. E invece, con la tua professione magari, ehm, al giorno d'oggi, o qualche attività che fai tuo la tua creatività la tua creatività, mamma mia.
Mh-mh. Beh, allora, il mio lavoro sì, me lo sono scelto non troppo creativo, ecco, devo dirti però, ehm, nel mio tempo libero tento di come dire, difendere il mio lato creativo, ehm, appunto co più che posso, anche se poi il desiderio sarebbe, sai, reinventarsi, mollare tutto e seguire magari delle inclinazio
Ehm, viene sì. Okay. Sì. E e ha hai avuto qualche idea c pazza, così ne ne magari ultimamente, oppure, c'è qualche scappatoia che ti ispira s mhmm, e che magari potresti lasciar tutto andare?
Mh. Ah, ce ne sono

Ha tutto quello che mi piace quindi. <chuckles> È re <gasps>
Eh, perfetto sì, anche ma ma anche l'house divertente da produrre quindi quindi anche quello. Certo.
Sì. Fantastica, fantasti ah, quindi tu fai solo musica, nonna non canti, quindi
No, cioè oddio ho cantato in coro quando ero a scuola. Quando andavo a scuola avevamo lezioni di coro, ehm, eh, ma lì principalmente anche, in realtà, io suonavo in orchestra di più. Questo. Però sì dai son intonato alla fine.
Mh-mh. Mh-mh. Belliss

Ciao! Ciao.
Ciao!
Ah ciao, allora oggi parliamo di creatività e i vari approcci che abbiamo preso personalmente un po' per scoprirla, per definirla e mantenerla. Tu tu sei abbastanza creativa? Hai qualche hobby
Sì.
ehm, in cui ti applichi direttamente così?
Sì, ehm, diciamo che in diciamo quando ero piccola, ehm, avevo spazio per per poter, appunto, ehm, sperimentare, devo dire. Quindi disegnavo tanto
Sì. Okay. Sì certo, anche un po' più tempo. Sì.
E esatto. Na ma il disegno, devo dire, passavo, uhm, sì, a inventare storie, però adesso, ehm, dipingo ancora, ovviamente strimpello
Okay. E dai, che bello!
e nel tempo libero poi ballo, mh, e eh, faccio afro.
Sì. Cosa balli? Oh, bellissimo! Bellissimo.
Sì, afro house. Tu invece, sei creativo?